と、でもそれだけ往復するっていうだけでも凄いお金かかるし、リフト券も1日券買ったりすれば凄いかかるし、もうかなりの額をつぎ込んでらっしゃるなと。あと何か、あのスキースクール普通のスクールじゃなくて、プロの人にあのマンツーマンで習ってたって言ってましたからね、凄いかってうーん、ま、だから、多分あの方凄い、あの、上手なんだと思うんですけど。
はい。 ええ。 うん。 もうほんとにプロセミプロみたいな感じですよね、多分。
うん。多分、そ、あの想像するにそんな感じですね。ま、それでも、ま、お金使っちゃっても、自分の上達とかその満足感で、すごい幸せが感じられれば、かけすぎたっていうよりは、ま、散財はしたけど、ま、そのひ引き換えになるものはあったって感じかもしれないですね。
うんうんうんうん。へ。 うん、うん。 うん。